Setiap keluarga itu kan pasti punya ceritanya sendiri-sendiri, gitu ya. Dan kadang juga, eee, dari nenek kakek atau mungkin buyut, itu kadang, eee, ini nih, meninggalkan sebuah cerita gitu. Ada nggak sih barang peninggalan keluarga yang punya cerita kuat nih buat kamu?
Ada banget sih, Kak. Jadi, eee, kebetulan itu kalau aku cerita sedikit, eee, aku itu, eee orang tuaku, mamaku orang Sumatera dan papaku orang Jawa. Jadi eee
Mhm. Iya. Oke. Beda pulau ya berarti. Heeh.
betul, ketemunya juga di salah satu kuliah juga di Bandung gitu ya, Kak, ya, ja sama-sama merantau. Nah, tapi kebetulan kalau di apa ya, tradisi aku tuh, kalau misalnya ibu kita orang Sumatera, apalagi Sumatera Barat, itu kita memang ngikut ke Ibu, gitu, Kak.
Mhm. Mhm. <chuckles> Iya. Mhm. Oh, maksudnya ngikut ke dari bahasa atau gimana nih?
Ngikut, apanya ya, eee, ngikut tradisinya, Kak, ngikut budayanya.
Oh tradisinya. Oke, ya paham paham.
Gitu. Nah terus, eee, abis itu, jadi pokoknya, eee, pada saat aku menikah pun juga, aku kebetulan jug resepsi pake, eee, budaya Sumatera Barat. Dan kebetulan kita juga ada tradisi yang namanya, eee, suami aku itu ada pemberian gelar juga, gelar, eee, dari kampungnya mama aku, dan yang satu iya, benar.
Mhm. Iya. Mhm. Oh. Berarti, ini ya, Kak, berarti ini ya, berarti dari papa berarti juga dapat gelar kah, atau gimana waktu menikahi mama?

Mmm, iya lagi padahal itu kan peninggalan keluarga yang, harusnya dijaga ya jadi makanya penyimpanannya juga agak, eee, apa ya ekstra hati-hati gitu bisa dibilang, aku jadi penasaran nih Kak biasanya kalau songket itu apakah digunakan setiap hari kah? Atau mungkin, ada acara tertentu nih yang boleh pakai songket jadi kalau hari yang biasa-biasa kalau bisa sih jangan pakai itu biasanya hari apa aja tuh Kak?
Iya. Benar benar. Nah kalau misalnya aku, karena aku ada diberi ada diberi kayak songket dari buyut aku ya Kak ya, sama ada songket juga pemberian mama gitu mungkin kayak pada saat mama beli sesu eee, songket di Sumatera Barat gitu di toko gitu ya, nah kalau misalnya untuk yang songket buyut itu aku pakai kalau misalnya acaranya agak sakral gitu, sa seperti kayak perkawinan atau mungkin, eee, apa ya namanya, eee, acara-acara, kayak tradisional gitulah Kak tradisi dari
E Iya iya. Mmm, mhm. Oh jadi yang yang berhubungan sama kayak tradisi terus juga sakral, itu pakenya yang songket dari buyut.
Iya. Betul <chuckles> tapi itu pun juga aku gak akan lama pakainya, paling kalau hanya untuk foto aja sih Kak karena riskan. <chuckles>
<chuckles> Heeh. Oh, <chuckles> iya itu pakainya juga sendiri berarti bisa ya dipakai sendiri gitu? Atau harus butuh bantuan orang lain?
Harus dibantu Kak, harus dibantu.
Oh ternyata harus dibantu gitu ya, nah ini Kak yang agak mengusik ya dari tadi ya, ada nggak sih Kak kayak ritual atau mungkin pantangan atau kebiasaan keluarga, yang terkait barang ini, jadi misalkan kalau mau pakai songket kan tadi juga udah cerita nggak boleh kena cairan ya, nggak boleh minum teh, nggak boleh ini, ada lagi nggak Kak yang mungkin harus dihindari? Misalkan, nggak boleh makan daging sapi atau nggak boleh makan apa gitu ada nggak? Atau mungkin nggak ada?
Iya. Mhm. Eee, nggak ada sih Kak, cuman ya itu balik lagi kalau misalnya kan ka apalagi acara tradisi Sumatera Barat tuh pasti makanan Padang dong Kak, dan di mana itu semua ada gulainya, ada kunyitnya iya nah itu ya pantangannya disitu sih Kak, lebih kayak aduh kayaknya butuh serbet nih buat ngelapisin gitu kan, atau, eee, mungkin pantangannya juga kalau misalnya, eee, bersihin tuh harus setiap sebulan tuh berapa kali dan harus hati-hati juga untuk dijemurnya Kak, karena kan setelah disikat itu iya kita harus dijemur Kak.
Mmm, iya. Mhm, wah iya. Wah iya lagi kental lagi, <chuckles> mhm. Mmm, oke. Oh, jadi harus dijemur juga? Oh iya iya kebayang sih, terus nanti habis dijemur disikat lagi atau langsung disimpan aja Kak?
Mhm. Kayak di apa ya kayak, s kalau di kalau setelah dijemur tuh kan kayak di gepok-gepok tuh Kak, nah nah se
Oh iya iya iya kebayang, enggak berarti itu dijemurnya langsung dibawah sinar matahari atau malah cuman diangin-anginkan itu Kak?
Eee, kalau boleh disinar matahari sih bisa-bisa aja cuman jangan lama-lama Kak nanti warnanya takutnya berubah.
Mhm.